ค่ะ วันนี้น่ะค่ะ เรามีเรื่องอยากจะ ข ขอคำปรึกษานิดหนึ่งอะนะคะ มันเป็นนิสัยที่เราไม่อยากมี แล้วก็ไม่อยากเป็นเลย คือเรารู้สึกอะค่ะว่า เราเนี่ยเป็นคนที่ขี้ประหม่ามาก ๆ เลย แล้วก็รู้สึกแบบตื่นตระหนกอะค่ะ ในเวลาที่ อะไรก็แล้วแต่ ที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดอะค่ะ
ครับ อืม ครับ อือฮึ อืม ขอ ส ถามเพิ่มเติมได้ไหมครับ? อาการตื่นตระหนกหรือว่าใจสั่นเนี่ยครับ หรือว่าอาการ Panic เนี่ยครับ มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เวลาไหนครับ? แล้วว่า มันเกิดบ่อยแค่ไหนครับ? แล้วก็มันมีอาการรุนแรงประมาณไหนครับผม?
คืออันที่จริงอะค่ะมันไม่ได้เกิดบ่อยนะ แต่ว่ามันจะเกิดบ่อยในเชอะ เออ หมายถึงว่า มันจะเกิดในช่วงที่เราเนี่ย เออ เหมือนมัน มัน เขาเรียกว่าไรดีล่ะ เหมือนออกนอกกรอบ หรือว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ อย่างเงี้ยค่ะ อย่างยกตัวอย่างเนาะ สมมติว่าเราอะเป็นแม่งานในการจัดงานประชุม ใช่ไหมคะ เราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้าง เพอร์เฟกชันนิสต์ นิดหนึ่งเนาะ เราจะไม่ค่อยปล่อยอะไรไปง่าย ๆ เลยล่ะค่ะ เราจะรู้สึกว่า "เฮ้ย! ตรงนี้มันต้องดี ตรงนี้มันจะต้องใช่" แล้ว แล้วเรา ก็จะมีความกังวลนะว่า แบบว่า "เฮ้ย! แล้วถ้าเกิดว่า วันงาน วันจริงอะมันไม่เป็นอย่างที่เราวางเอาไว้อะ เฮ้ย! แบบอาหารส่งมาผิด รถติด ฟ้าผ่า พายุเข้า เออ เราจะทำยังไง?" อะไรแบบเนี้ยค่ะ อันนี้มันคือเรื่องก่อนที่จะเกิดงานประชุม ใช่ไหมคะ แต่สมมติว่า ถ้ามันมีงานประชุมขึ้นมาแล้วจริง ๆ แล้ววันนั้นน่ะ โอ้โฮ แบบไม่ต้องสมมติก็ได้ค่ะ เป็นเรื่องจริงก็ได้ วันนั้นน่ะ เออ เสียงไมค์อะค่ะ มันเกิดขัดข้องเนาะ แล้วมันเหมื่อน มันเหมือนแบบ มันทำให้ชะงักอะค่ะ แล้ววันนั้นน่ะเราอยู่บนเวทีด้วย เราแบบ เราประหม่ามาก คือเราจะเริ่มแบบเหงื่อออก แล้วเราก็จะ เริ่มหายใจติดขัด แล้วเราก็จะเริ่มหน้าเสียว่า แบบว่าทำยังไงต่อไปดี คือไมค์มันไม่ได้ยินเสียง แล้วคนที่กำลังรับฟังเราเนี่ยก็อยู่ที่ เหมือนแบบคือกำลังรอฟังอยู่ว่า เราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยจะเหมือนแบบ เหมือนตกใจอะค่ะ แล้วก็คือแบบว่าเสียงสั่น มือสั่น เออ เหมือนแบบไม่รู้จะทำยังไงอะ จนเหมือนแบบ เอ่อ ผู้ร่วมงานเราดีกว่าค่ะ เขาก็จะขึ้นมาช่วยเหลือเรา แล้วเขาก็จะแบบว่า เออ พี่ลงเวทีก่อนนะ เดี๋ยวรอไมค์มาแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยขึ้นมาใหม่ อะไรอย่างเงี้ย แล้ว แล้วก็จะมีคนมาคอยแบบขอโทษ เอ่อ คนชม คน ผู้ชมให้เราอะค่ะ อันเนี้ยเราก็แบบเป็นอาการหนึ่งเลยที่เราแบบเริ่มรู้ตัวในตอนแรก ๆ อะค่ะ
อืม ครับผม อือฮึ อือ อืม อือฮึ อือฮึ อือฮึ ครับผม อือฮึ อือฮึ <clears throat> ครับผม อะฮะ อ๋อ อ๋อ อะฮะ ฮะ! อือฮึ ครับผม อะฮะ อือฮึ อือ อะฮะ ครับ อา อือฮึ อืม อ๋อ จากสถานการณ์ที่คุณเล่ามาอะ คือคุณผ่านมันได้ด้วยเพื่อนคนอื่นใช่ไหมครับ? ด้วยเพื่อนร่วมงาน แต่ว่ามันก็ถือว่า เป็นอะไรที่โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ทีเนี้ยครับตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นน่ะครับ คุณเคยได้ลองเทคนิคอื่น ๆ ในการช่วยแบ่งเบาความรู้สึกตัวเองไหมครับ? อย่างเช่น การหายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ อย่างเงี้ยครับ หรือว่าการหายใจออกช้า ๆ ครับ
คือตอนที่มันเกิดอาการขึ้นน่ะค่ะ เรามักจะคิดไม่ทันเลยอะว่า เราต้องทำอะไรต่อไป เพราะว่าปฏิกิริยาทางด้านร่างกายเราอะมันจะเป็นไปอัตโนมัติอะค่ะ คือเหงื่อก็จะออก แล้วก็คือแบบหายใจแบบก็จะไม่ค่อยสะดวก แบบเนี้ยค่ะ แล้ว แล้วมัน เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะ มัน มันดูตกใจ อะค่ะ แล้วมันก็อยากจะแบบหนีไปจากตรงนั้นเลย แต่ก็คือขาแข็ง ทำไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนใจสั่นไปหมดเลย แล้วก็พูด ส พูดก็น้ำเสียงสั่นด้วยอะค่ะ
ฮึ อืม อือฮึ ครับผม อืม อือฮึ โอ้! เข้าใจคุณเลยนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่า เข้าใจมาก ๆ เลย แล้วก็เห็นใจคุณด้วยนะครับ อาการแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คนโดยทั่วไปอะครับ คือถ้าคุณยังตั้งสติไม่ได้นะครับ เรื่องกำหนดการ ลมหายใจอะครับ อยากให้คุณน่ะครับลองจับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอะครับที่อยู่ใกล้ ๆ ครับ ไม่ว่าการ จะเป็นการกุมมือก็ได้ครับ บอก เพื่อให้คุณน่ะรู้สึกว่า ปลอดภัย จับหน้าแล้วก็จับจมูก แล้วก็จับหัวอะครับ ให้คุณน่ะแน่ใจว่า "เออ ตอนเนี้ยฉันไม่เป็นไร ฉันจะสามารถควบคุมมันได้ในภายหลัง" ไม่ต้องกดดันตัวเองให้สามารถควบคุมตัวเองเพื่อให้คนอื่นรู้สึกสบายใจครับ ควบคุมตัวเองเพื่อให้ตัวเองสบายใจก่อนครับ แล้วหลังจากนั้นน่ะครับ คุณค่อย ๆ หายใจครับ วิธีเนี้ยครับจะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับ ทีเนี้ยครับเคยเกิดเหตุการณ์คล้าย ๆ แบบเนี้ยครับ แล้วคุณน่ะสามารถแก้ไขแล้วผ่านมันด้วยตัวเองได้ไหมครับ?
เคยค่ะ แต่ว่าก็ตกใจมากเลยนะ มันมีวันหนึ่งอะค่ะเราขับรถไป แล้วดันมีรถมาชนข้างหลังอะค่ะ อุ๊ย! เราตกใจมาก เพราะว่าเราอะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทางด้านรถยนต์เลย แล้วอันนั้นน่ะเป็นครั้งแรกค่ะ เราก็ดัน panic นะ เหมือนแบบว่าทำไรไม่ถูกเลยอะค่ะ เหมือนเราอะ คือเราโดนชนใช่ไหมคะ แต่เราตกใจจนเราไม่ลงไปดูเลยอะว่า "เฮ้ย! รถเราเป็นยังไงบ้าง?" อะไรอย่างเงี้ย จนคู่กรณีอะค่ะเขาต้องเดินมาเคาะกระจกเราว่า แล้วถามว่า เราอะ "เป็นอะไรไหม?" เราก็เหมือน เหมือน ถึงดึงสติกลับมาได้อะค่ะ แล้วเราก็ เอ่อ ลดกระจกลงมา แล้วก็ตอบเขาอย่างลนลานเลยอะค่ะว่า แบบ "เฮ้ย! เออ เราไม่เป็นอะไร แต่เราตกใจมากอยู่เลยแหละ ตอนเนี้ย" แล้ว แล้วเขาก็บอก "อุ๊ย! พี่ ใจเย็น ๆ นะ มันไม่เป็นอะไร มันแค่โดนชนข้างหลัง เดี๋ยวพี่ลงมาก่อน แล้วมาดูว่า จะทำยังไงร่วมกัน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนั้นน่ะเป็นครั้งแรกของเราเลยที่เราต้องอยู่คนเดียว แล้วไม่ได้มีใครมาช่วยเราเลยอะค่ะ เราก็เลยค่อย ๆ ทำตามที่คู่กรณีบอกอะค่ะว่า อ๋อ ให้เราลงไปดูว่า เออ ข้างหลังรถเราอะมัน มันก็มี มีรอยใช่ไหมคะ เพราะว่าเราโดนชนมา แล้วคู่กรณีค่ะเขาก็เลยเหมือนบอกว่า "รถพี่มีประกันหรือเปล่า? ถ้ามีอะ พี่ต้องเรียกนะ" อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ เราก็เลยเริ่มมีสติ แล้วเราก็เลยเหมือนแบบว่า อะ ไปขุดดูว่า เออ รถเรามีประกัน เราต้องโทรเบอร์อะไร ยังไง? อย่างเงี้ยค่ะ จนประกันมา เราก็ถึงจะได้รู้สึกโล่งใจอะค่ะ
อะฮะ ครับผม ครับผม ครับผม อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อื้อฮือ อืม อือฮึ ครับผม ครับ อือฮึ อืม อือฮึ อืม โอ้ เท่า เท่าที่ฟังดูอะ มันเป็นอาการที่ว่ายังไม่รุนแรงมาก แต่ว่าอาจจะรุนแรงในภายหลังได้ครับ ถ้าคุณน่ะไม่สามารถฝึกควบคุมอะด้วยตัวเองได้ครับ อย่างการหายใจช้า ๆ นะครับ หรือว่าจดจ่อสิ่งรอบตัวอย่างที่ผมบอกไปอะครับ ให้หา 5 สิ่งที่ตัวเองสัมผัสได้อะครับ ไม่ว่ามือ หู ปาก หรือว่าจมูก ตา อะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าไม่สามารถทำได้ครับ ต้องแนะนำให้พบแพทย์อะครับ เพื่อปรึกษาเรื่องนี้อะครับ จะได้ เขาจะได้วินิจฉัยแล้วก็หาวิธีทางรักษาที่ถูกต้องอะครับ และทุก ๆ ครั้งอะครับ น่าจะต้องมีการแจ้งคนใกล้ตัวไว้ก่อนครับว่า เผื่อว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินน่ะครับ แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นน่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่าง ๆ อะครับ เขาจะได้ทราบแล้วก็คอยช่วยเหลือเราครับ
อืม
เคยได้มีแจ้งเรื่องนี้กับคนอื่น ๆ ไหมครับผม?
อา ถ้าคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดเนี่ยค่ะ ค่อนข้างรู้อยู่แล้วละค่ะว่า เวลาที่เกิดเหตุที่เราไม่ได้แพลนเอาไว้ หรือว่าเป็นเหตุที่ไม่ได้คาดคิด นอกเหนือความคาดหมายอย่างเงี้ย เราจะเป็นคนที่มีอาการแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะ คือคนรอบ ๆ ข้างก็ค่อนข้างรู้อะนะคะ แต่คนด้านนอก หรือว่าคนที่ไม่ได้สนิทกันเนี่ยจะไม่ค่อยรู้อะค่ะ ก็อย่างที่บอกอะ วันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราอยู่คนเดียวเลย แล้วเราก็ นานมากเลยอะทำสติอยู่บนรถ คือมัน มัน มันตกใจ ใช่ไหมคะ ใจมันก็เริ่มสั่น เหงื่อมันก็เริ่มออก ทั้ง ๆ ที่แอร์ในรถเนี่ยก็เย็นมาก ๆ เลย แล้วเหมือนสติหลุดอะค่ะ ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอะ จนนั่นแหละค่ะ คู่กรณีเนี่ยก็มา มาพูดกับเราว่า "พี่เป็นอะไร ไหม?" นั่นละค่ะ นั่นคือประโยชน์แรกที่ อ๋อ เหมือนจะดึงสติกลับมาได้อะค่ะ
อือฮึ อืม อือฮึ อืม อือฮึ อือ อือฮึ เข้าใจครับ อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ อืม ก่อนอื่น ก็เข้าใจคุณมากเลยนะครับ แล้วก็เห็นใจ แล้วก็เป็นห่วงด้วยครับ คืออยากให้คุณน่ะครับ อาจจะต้องซื้อนาฬิกาสมาร์ตวอตช์อะครับ เพื่อสังเกตอาการ แล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจของตัวเองด้วยครับ เพราะว่าอาการ ถ้ามีอาการ Panic ขั้นรุนแรงอะครับ อาจจะทำให้การหายใจของคุณน่ะ ติดขัดหรือว่าหยุดชะงักได้เลยครับ ก็เลยอยากแนะนำให้คุณน่ะครับ ไปปรึกษาแพทย์ครับ เพื่อหามือ รับมือกับเรื่องเนี้ยครับ วิธีคิด วิธีดึงสเตปเป็นแบบ เป็น by step by step อย่างเงี้ยครับ ทีเนี้ยครับ ถ้าคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ได้รุนแรงมาก ระดับประมาณไหนอะครับ? ที่คุณรู้สึกว่า ตัวเองสามารถรับมือได้ครับ จากเหตุการณ์ข้างต้นที่เล่ามา น่าจะ รู้สึกว่า มันจะเป็นระดับ 10 หมดเลยอะครับ เคยมีระดับประมาณ 8 หรือว่า 5 อย่างเงี้ย ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับ?
อ๋อ ก็มีอะค่ะ ก็คือ อย่างเช่น เราเนี่ยสะดุดล้ม แต่ว่าก็ยังประคองตัวกลับมาได้ อันเนี้ยค่ะ เราก็ตกใจ ตกใจเล็กน้อย แล้วเราก็ อะ ประคองตัวกลับมา แล้วเราก็สำรวจน่ะค่ะว่าอะไรมันเสียหาย หมายถึงว่า เราเจ็บตรงไหนไหมอะค่ะ เราเคล็ดตรงไหนไหม? อะไรแบบเนี้ย อันนั้นน่ะค่ะ เป็น เป็นการที่เราแบบเหมือนแบบประคองตัวเองกลับมาได้ ใช้ชีวิตแบบ เอ่อ เหมือนหายใจปกติได้ อย่างเงี้ยค่ะ อันนั้นน่ะ คือ
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม อะ อือฮึ อือฮึ อันเนี้ยรู้สึกว่า ระดับ 8 หรือว่าระดับ 5 ครับ?
น่าจะ 5 นะคะ เพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าถึงขั้นเหงื่อแตก อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็ยังมีความรู้สึกว่า "โอเค เราประคองตัวกลับมาได้ แล้วเมื่อกี้เนี้ย เราสะดุดอะไรนะ? แล้วเนี่ย ตอนนี้ร่างกายเราเป็นปกติดีไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ต้องมีใครมาคอยเตือนสติว่า "เฮ้ย! พี่เป็นอะไรหรือเปล่า?" อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อือฮึ ครับผม ครับผม อืม เคย เคยมีความรู้สึก มีเหตุการณ์ตัวอย่างที่ตัวเองรู้สึกว่ามันระดับ 8 ไหมครับ?
อืม <tsk> ระดับ 8 นี่ก็คือ อาจจะน้อยลงกว่าอุบัติเหตุรถชน อันนั้นใช่ไหมล่ะคะ? คือจริง ๆ ก็อาจ
ครับ ไอ้เหตุการณ์ไมค์ที่บน บนเวทีอะครับ
อืม คือจริง ๆ เราแยกไม่ค่อยออกอะค่ะ ความที่มันเป็นแบบ รุนแรงระดับ 8 ถึง 10 อย่างเงี้ย คือเรา เรานึกไม่ค่อยออกอะค่ะ ว่าเคยมีไหม แต่เท่าที่นึกได้ มัน เราจะเป็นลักษณะเนี้ย ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือว่าเหตุการณ์ที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้แบบเนี้ยค่ะ เรามักจะเป็นแบบที่เราเคยเล่าไปทั้งหมดเลยอะค่ะ
อะฮะ อืม ครับ อืม เข้าใจแล้วครับ คือเท่าที่ฟังมาอะ การที่คุณเล่าเรื่องความรู้สึกระดับ 5 ที่คุณบอกอะครับ มันจะเป็นเรื่องปกติที่คนน่ะ ทั่วไปอะ จะเจอในชีวิตประจำวัน เขาก็จะมองสำรวจเป็นอัตโนมัติครับ เท่าที่คุณเล่ามา แล้วคุณรู้สึกตกใจ แล้วก็มีอาการหายใจลำบากอะ มันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ ก็เลยอยากแนะนำให้คุณน่ะปรึกษาจิตแพทย์ดูนะครับ หรือว่าหมอเฉพาะทางอะครับ เขาจะแนะนำวิธี หลักการหายใจ แล้วก็วิธีตั้งสติ อะไรพวกเนี้ยได้ดีขึ้นครับ เพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ น่ะครับ เรื่องพวกเนี้ย โรคพวกเนี้ย มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ครับ ในอนาคตอะครับ ก็เลยอยากให้คุณน่ะเฝ้าระวัง แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ เพราะบางครั้งอะเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันน่ะ อาจเกิดขึ้นได้ครับ ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีคนคอยช่วยเหลือล่ะครับ <clears throat> แล้วเกิดคุณหายใจไม่ได้อะครับ มันค่อนข้างที่จะอันตรายเลยครับ
อืม แน่นอนเลยค่ะ เดี๋ยวหลังจากที่เราได้รับคำที่ อ่า หมายถึงว่า คำปรึกษาที่คุณแนะนำมาเนี่ย เดี๋ยวเราอาจจะลอง อ่า หาเวลานัดจิตแพทย์ดูดีกว่านะคะ เพราะว่าเรื่องที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ย เราก็ค่อนข้างกังวลนิดหนึ่งแหละค่ะ เพราะว่าเวลาเป็นนะ ถ้าไม่ได้มีคนรอบข้าง หรือคนรู้จักทราบเนี่ย บางทีมันก็เป็นอันตรายกับเราเหมือนกัน ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณ คำแนะนำดี ๆ นะคะ มันเป็นประโยชน์มาก ๆ เลยละค่ะ
อือฮึ อือฮึ สวัสดีครับ ขอให้คุณมีความสุขและดีขึ้นไว ๆ นะครับ
ขอบคุณนะคะ ขอบคุณจริง